Eh, hello, meron akong ano, 'no, tanong sa'yo, pero yan, um, kamusta ka pala?
Hmm. Ah, ako, okay naman, ikaw ba, kamusta ka?
Ayos lang, ayun nga, um, tatanong lang ako sa'yo, kasi, mahilig din ako talagang magpalipas ng oras 'pag nanonood ng mga movies ganyan, ikaw ba? Ano yung huling pelikulang talagang nagpasaya sa'yo? O or kahit hindi huli, yung pelikula na nagpasaya sa'yo at least. Mm.
Oo. Mm. Siguro. Ah, sige, ano, yung pinakahuling pelikula na nagpasaya sa'kin, yung How to Train Your Dragon.
Mm, ah. Is
Ano, ano, kasi, siya animated pero sa una iisipin mo na, ano, parang pambata ganyan, pero, kapag napanood mo na talagang hindi, kasi, marami ka ring mapupulot na aral. Tapos, natuwa ako kasi, yung dragon dun si ano, toothless para siyang pusa na black, eh, mahilig ako sa mga pusa, tas parang ganun yung behavior niya pusa, tas nagpasaya siya sa'kin, kasi, ayun nakakatuwa panoorin, tas yun nga, meron kang matututunan katulad ng ano, parang yung mga hayop, na, parang ba bayolente ganyan, parang naging yung mga dragon kasi, dun naging ganon sila dahil din sa trato ng mga tao. So, parang dapat hindi rin natin hinuhusgahan agad yung mga, ah, kahit hindi hayop or mga ibang tao ganyan, kasi, parang yung, ah, behavior nila resulta din ng mga aksyon ng mga tao, ayun.
Mm, mm. Mm, mm, yes. Oo. Hmm. Tama tama. Mhm. Ah. Oo, oo. Mhm. Oo. Hmm, yung tam paligid niya nila 'no, yung treatment, naintindihan ko, oo, napanood ko rin yan, eh.
Mm. Ikaw ba?
Ah, nagustuhan ko rin yang How to Train Your Dragon, tsaka, eh, comment lang 'no bali ang ang alam ko, meron siyang live action. 'Di ko alam kung balak kong panoorin 'yun. Balak mo bang panoorin 'yon?
Oo, meron. Ah, siguro kapag nagkaroon na ng oras. <chuckles>
Hmm. Okey, okey gets. Ako naman, wow, huling pelikula na nagpasaya. Hmm, siguro malawak 'tong word na 'to na nagpasaya 'no. Si pero kung pagdating sa animation siguro 'yan do'n din ako manggagaling sa animation. Yung last na ngayon na at the top of my head ba kumbaga biglang maiisip ko lang yung ano, um, "Puss in Boots" yung "Last Wish."
Oh, hmm. Mm. Ah, okey.
Um, yung "Last Wish," kasi paano ba? Napasaya ako nito more like napabilib at parang bumalik yung parang faith ko sa mga animation and yung honest to goodness lang na entertaining na mga palabas. Kasi these days yung kung mapapansin mo may mga animated films na imbes na entertaining parang mas focus sa mag sa mag-ano ng mga social justice gan'yan imbes na patawanin ka may gusto kong lektyuran yung gano'n, yung "Last Wish."
Oo. Mm. Buti. Mm. Ah. Mm. Gan'yan parang mga drama gan'yan.
Hindi, not necessarily alam mo kahit may mga palabas ngayon na akala mo pambata pero parang pag pinanood mo parang ay may mga theme siya na hindi naman dapat siya pambata mga gano'n ba. Pero yung "Last Wish," talagang parang nung napanood ko siya although may preview kong nabasa pero konti lang kasi ayoko ng spoilers. Pero na pagkasabi ko, "Wow!" parang ito yung mga pelikula noon na talagang entertaining siya at meron siyang moral pero hindi ka ba parang pini-preachy yung hindi siya preachy kung anong mga, oh, dapat ganito ka mag-isip. Hindi as in meron talaga siyang villain na talagang evil na ta's meron ding
Oo, yun may mga, hmm. Mm. Mm. Oo. Oo. Yun nga. Mm. Parang pambata talaga.
Na puwe oo, pero for family at least at yung talagang entertaining siya kasi bandang huli meron din siyang moral na di ko i-i-spoil sa'yo na kung di mo pa napapanood.
Hmm. Napanood ko naman na. M
Di ba, kasi nga ano lang siya, talagang merong good may evil. Hindi yung para bang ay yung evil kasi misunderstood lang ganun 'di ba. Kung napapansin mo sa mga Disney films ngayon halos lahat ng villains hindi talaga villains parang ano yun, ano yun 'di ba? So wala na lang, wala ng evil.
Oo. Ah. <chuckles> Yun nga. Oo. Parang binibigyan din sila ng background story ta's parang ano maintindihan ng mga manonood ganiyan.
Which is okey lang. Totoo, pero ang problema dun wala nang walang villain. So, "Anong gagawin natin dito?" Parang gano'n yung ano ko yung pero sa "Last Wish" meron as in talagang may day and night na difference, so refreshing for me 'yon. Kaya napasaya ako nun, and at the same time, yung kung sa panood mo ang gus gusto ko yung moral niya na yung family is nandun na pala hindi niya na kailangang hanapin. 'Di ba meron siya dung belongingness yung isang character dun sa ay, yung yung yung bear na parang hinahanap niya yung gusto niyang bumalik sa dati niyang pamilya pero, pamilya na pala niya yun. Naghahanap pa siya pero yun na yun. So parang ang ganda rin nung kanyang progression, ayan so iyon. Pero ikaw meron ka bang naalala na scene ako 'yon sa'kin 'yon sa'yo. Pero ikaw meron ka naalalang scene sa, ah, "How to Train Your dragon" na tumatak sa'yo? 'Yan.
'Yon nga. Mm. Ah, 'yon nga. Ayun nga. Oo, yung bida. Ah, oo, oo. 'Yon. 'Yon nga, eh. Scene. Siguro Siguro yung ano, yung nasaktan niya yung dragon, nung parang tinamaan niya habang lumilipad tapos nakita niya sa may parang forest, ganiyan, tapos hindi niya kayang patayin talaga. So, parang makikita mo dun yung kabutihan sa puso niya na hindi niya talagang kayang manakit ng hayop at parang, ayun, na-train niya na yun, naging, ah, warm sa kanya yung dragon, 'no? Parang yun nakakatuwa siya para sa'kin kasi makikita talaga na kung paano natin i-treat yung iba, parang magiging ganun din sila sa atin at yun din siguro sa Puss in Boots, naka-relate din naman ako kasi isa rin 'yan sa mga pinakanagustuhan ko rin na ano, cartoon or animation, kasi ano, yun nga, pusa tapos may humor yung ano, main character, mm, cute din, mm, ayun. Ikaw ba, meron bang linya talaga na tumatak sa'yo?
Hmm. Okey, okey. Hmm. Yes. Mm, ng hayop. Talaga. Totoo. Yes. Mm. Animation, 'di ba? <laughs> Ang cute-cute naman talaga niya dun eh, oo. Ayan. Yung linya or eh, yu yun sa'kin yung scene and more, eh yun nga, more about the theme nung pal palabas. Pero yung scene yung nga kay I think Gold Deluxe siya dun si Gold Deluxe. Um, ay, yung character niya na hina hinahanap na parang may dis wala siyang contentment ba dun sa 'di ba tinanggap siya nung mga bears, ganiyan. Pero parang naging boses siya in the end, para lang makabalik siya. Gusto niya kasi mag-wish din eh, na makabalik siya sa family niya. Pero nung parang yun nga, ang theme nung movie is selflessness, parang ganun and then, sacrifice. So, yun yung na-appreciate ko dun, lalo na yung bandang huli nung pinag-aagawan na nila yung star. Tapos kung ano yung kung anong wish, parang natro naf napre na na-foretell ko yung maiwi-wish dun in the end eh. Kaya lalo akong, alam mo yung kasi may mga palabas ngayon na ano 'di ba, parang isa-subvert yung expectation mo. Yung kunyari, kunyari feeling mo ito yung mangyayari ta's hindi yun yung mangyayari. Pero
Hmm. Oo. Oo. Hmm. Ah, oo nga. Ah. Mm. Na? Oo. Parang may plot twist, gano'n.
ang may plot twist pero ang nangyayari sa mga direktor ngayon isa-subvert lang yung expectation mo pero yung kapalit it's not worth it, parang mas magan may mga may mga movies kasi na binibigay sa'yo yung expectation mo pero ine-exceed yun. Yun yung na experience ko dun na inexpect ko yung scene pero mas na-appreciate ko siya kasi na-exceed siya. Hindi ako hindi hindi nag-subvert, kung baga nag-exceed na expectation. So, yun yung naap na-appreciate ko dun, um, kaya pat more tsaka din nga, yung sa sa moral niya na selflessness, na magwi-wish ka for other people, hindi para sa'yo, ganiyan. Tapos yung acceptance din ay yun, yun din yung isang theme dun acceptance and then selflessness, yun. Ayan. Ikaw, ayun, sige, sige, go ahead.
Hmm. Oo nga. Oo. Mm. Yun nga eh. Totoo. Nung nung pinanood ko nga yung ano, yung Puss in Boots, parang di ko in-expect na may mga gano'n siyang tema, parang iniisip ko lang talaga na pambata siya, ganiyan. Parang may pusa lang talaga na nakipaglaban, gano'n, tapos mga kung ano-ano lang ginagawa, pero ayun, parang pinanood ko nga lang siya para sa cuteness pero ang dami ko palang natutunan din at yun na-appreciate ko rin yung mga tema, gaya ng sabi mo, napakaraming tema nga doon at ayun, napakasaya rin niyang panoorin dahil nga bilang ano, cat lover din. Pero ikaw ba, sa anong klase ng pelikula yung madalas na magdulot ng saya sa'yo, yung komedya ba, drama o meron pang iba?
Mm. Mm. Pambata, 'di ba, 'no? <laughs> Totoo. Yes, oo. Mm. <laughs> Na? Ako rin, oo. Mm. <laughs> Sige, ano, sa'kin, di ba, weird 'to, pero feeling ko may ideya ka rin dito base sa ano natin, 'no, sa pagkakaalaman natin sa isa't isa, 'no, yung, ah, horror mystery, yan, horror or mystery, alam ko hindi nakakasaya, 'di ba, weird, hindi siya saya kumbaga. Pero more like satisfaction or yun kasi yung dun ako yung genre or types ng movies na dun ako'y interested lalo na yung mga nag-iisip ako, 'yan, yung mga mystery about yung kunyari, ah, kunyari yung ano bang movie yun, um, ah, yung Silence of the Lambs, yung mga gano'n, yung mm. Kasi nag-iisip ako, ah, at the same time, naiintriga ako, walang 'pag, ah, walang boring na scenes, ganiyan.
Ano yun? Mm. Ah, oo. Hindi siya nakakatawa. Mm. Mm. Yun nga. Tama. Mm. Ah, mm, yun nga. Parang Mm. Yun nga, entertain ka talaga ta's parang nagiging into ka dun sa movie. Parang parte ka rin kasi nga, mm, iyon, nagiging involved ka kasi, ayon, parang iniimbestigahan mo rin ta's sobrang curious ka. Yung attention span mo, hindi maano. Para talagang ma di mo mamamala mamamalayan na isang oras na pala yung lumipas, yung mga ganun. Yung mga magi
Mm. Involved, mm. Yes. Oo, totoo. <laughs> Kaya nga, ay ito pa, ito last sa'kin, hindi man last, pero isa pa yung revenge movies. Mahilig ako dun sa mga, like Kill Bill, ganiyan, um, ano pa ba, yung sa Netflix, yung hindi siya movie, The Glory, yung korean. Kung napanood mo yun, gustong-gusto ko yung mga ganiyan. Ah, napanood mo na ba yun?
Hmm. Ah, okey. Ay, oh, yun nga. Parang napanood ko na rin. Yun nga, oo, napanood ko na rin. Ta's nung pagkatapos ko ngang panoorin yun, parang ano, may kulang na, parang gano'n. Tapos hindi ka na makakahanap ng ano, katulad niya, kasi nga sobrang ganda, ayun.
<laughs> Oo, 'di ba, ang ganda kasi. Yes. Na oh, ikaw naman, ano naman yung mga genres na, 'yan, nagbibigay sa'yo ng saya or entertainment, tulad niyan?
Ayun, parehas tayo talagang mahilig din ako sa mga mistery, yung mga thriller, lalo na yung ano, um, parang murder mystery ganyan yung may detective, kasi gustong gusto yung parang naghahanap ng clues, tapos hinuhulaan ko kung sino yung pumatay or kung ano yung mangyayari, tapos yun nga may satisfaction kapag tama yung hula mo, feeling mo
Mm, yes. Ah, yeah, may detective 'di ba? Mm. Yes, oo, totoo. Hmm, yun, oo, exactly.
Gano'n, tapos yun nga nagiging attentive ka rin habang nanonood so parang hindi ka aantukin ganyan, di ka mabo-bored talaga, lalo na kung magagaling din talaga yung actor tsaka magagali magaling din yung maganda yung pagsulat, ayun.
Tama, mm. Kaya yan, oo. Ayan, so pero, eh, maiba lang ako 'no, I mean bukod pa dun meron pa bang iba, bukod dun, nahilig ka ba sa drama or comedy ganyan o hindi masyado. <chuckles>
Ay di masyado, eh, siguro ano, yun nga, yung mga animated films din na kahit drama basta animated or ah.
Mm. Yung K-pop Demon Hunter napanood mo na? <laughs>
Ay hindi pa, hindi pa.
<laughs> Ako rin, eh, parang nakita ko siya parang sabi daw maganda daw, pero yung hindi hindi ako fan ng stop motion medyo pa may pagka-stop motion kasi yung ano niya, style niya ba or I think. Pero ayun
Ah, oo nga. Yun, tas parang may pagka romance din ata siya tas drama gano'n.
Drama, siguro kapag bored na bored lang ako wala ako mapanood na iba, ta-try ko pero hindi ako ganun ka interested sa kanya. So, speaking of which ano, ano bang anong genre ang pinaka least favorite mo ,hindi mo gusto kung meron?
Yun nga. Least, siguro ano action. <chuckles>
Ah, talaga? As ay panong action like mga John Wick ganon di mo gusto yun?
Gusto naman pero siguro yung mga aksyon na parang walang kwento parang puro laban lang, ganiyan. Yun yung mga hindi
<giggles> Ah, talaga? May example ka ba or wala kang maisip, ano bang ano yan ngayon, mm.
Wala eh, wala akong maisip.
Mm. Mga Avengers, 'yan, 'di mo masyadong type yung mga ganun?
Af, actually MCU fan ako, Marvel fan ako. Ayun. Kasi ano, wala kahit may ac
Hmm, talaga? Ay, okey. Sa'yo action siguro yung mga barilan lang, mga ganun, yung mga tipong ah, oo, basta hindi yung hindi interesting or eye candy, parang hindi mo masyadong gusto yun ano, oo.
Oo, yun yung mga barilan, ganiyan. Pero hmm. <chuckles> Oo, gusto ko yung okey lang yung action pero yung may kwento talaga, 'pag marvel
May kwento 'no, yung parang may interesting for you, mm.
mga superhero, ayun, pinapanood ko. Pero kunwari if parang normal na tao lang tapos nagbabarilan lang sila. Yung mga common na na cliche na parang oo, may mga magnanakaw, ganun o kaya mga gangster, ganiyan, yun yung hindi ko masyado
Hmm, oo. Siguro yung mga mga pulis-pulis ganiyan, oo. <chuckles> Hmm. Ay yung mga so, hindi mo masyado gusto yung mga yung born identity, alam mo ba yung born identity ni Matt Damon? <chuckles> Baka yun ang mga tipong ayaw mo. <chuckles> Kasi wala namang normal although hindi super human-ish siya eh, si Matt Damon dun, pero more grounded. So, I guess, baka yun ang mga hindi mo tipo na action, mga parang ganun. Hmm.
Hindi, hindi ko siya ano. Hindi. <laughs> Hmm. Oo, yung parang mga tema na terrorist, mga ganun.
Political, oo, oo, mga ganun. Sige, sige, ako naman siguro, hindi ako mahilig sa mga romantic drama, or yung mga gano'n, like siguro konting romantic comedy. Depende yan kung anong ano, kunyari si Anne Hathaway, siguro ma ma-appreciate ko, ganiyan, yung mga gano'ng klase. Pero more like ano, iyon, yung mga hindi hindi ako masyadong naiinteresantehan ba. At tsaka ano ba, um, ano ba? Kapag
Eh, hin Ayun. Hmm. Sa mga drama, nanonood ka?
Depende siya. Ah, iyon isa pa yun, drama siguro yung medyo weak least favourite ko kasi depende siguro sa tema? Kung, ah, kung maganda yung kung kung napabilib ako sa ano, sa trailer 'yan, yung may interesting na mga comeback story siguro, pwede. 'Yan.
Oo. Oo na Yun nga. Hmm. Depende rin sa kwento yung mga drama. Kasi minsan nga kapag drama yung nagiging boring siya, ganiyan. Hindi na kinakaya ng attention span at ayun 'no, maraming salamat sa kwentuhan natin.
Mm. Totoo. <laughs> Kaya nga. Sa'yo rin.